Ờ, ờ, gọi, kiểu như là mình đi trải nghiệm, mình thay đổi cái bầu không khí cá nhân của mình thôi, nói chứ cũng hông phải chủ yếu là để mà, kiểu như là, à, đi, ơ, check in hay là đi chụp hình để mà đu trend hay là, kiểu như là, up mạng xã hội. Nên là mình cảm thấy cái điều đó tôi cũng khá là bình thường với bản thân mình. Nên là nói chung là, kiểu như là, ờ, khi mà mình đến đó và mình được nấu bằng những cái nguyên liệu mà nó tươi ngon ở ngoài biển tại vì đợt đó là tụi mình đi đảo ờ, đấy, nên là khi mà mình nấu bằng cái, gọi là, cái nguyên liệu tươi ở ngoài đó thì thực sự cái cảm giác nó rất là khác. Và cái cái cái hương vị khi mình ăn nó cũng sẽ rất là khác khi mà mình ăn những cái hàng mà đông lạnh, khi mà mình ở ở quê của mình. Ấy, nên điều đó nó khiến cho mình nói chung là, bới mình á nha nói chung là nói với bản thân với góc nhìn của bản thân mình á thì rất là bình thường, thấy cũng hổng có gì cả.
À. À, đi biển, ừm. Ờ, mình hiểu rồi ha. Vậy thì nghe bạn chia sẻ vậy á, mình cũng tò mò là hông biết là bạn lấy cái cảm hứng mà nấu ăn từ đâu ha? Ví dụ như là khi mà bạn coi một cái clip người ta nấu ăn thì thấy nó món nó hay quá, bạn muốn làm theo thử hay là bạn nhìn ai đó nấu n hay quá thì bạn cũng làm theo, hay là sao ta?
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, mình á thì cái cảm hứng nấu ăn thì, ờ, đầu tiên, ngày xưa á thì, à, cái việc mà mình muốn nấu ăn là để nói chung là, kiểu như là, lần đó là, kiểu như là, đói quá à, phải tự lăn vô bếp nấu đặng có cái ăn. <laughs> Ừ, nói chung là duy trì sự tồn tại phải nấu ăn trước. Đấy, <sniffs> rồi xong á thì sau này á, thì nói chung là sau này khi mà mình đã, ừ, mình đã biết cái bếp nó ra làm sao rồi, cái thớt nó ra làm sao, con dao nó ra sao rồi, thì bắt đầu nó lại tò mò. Ví dụ như, ừ, ngày xưa nha, ngày xưa cái món canh chua là thực tế là ngày xưa mình không biết nấu, và cái lần đầu tiên mình nấu là mình phải điện về mình hỏi mẹ mình cách nấu như thế nào. Ờ, đấy!
Ờ, là nuôi thân cho mình trước, đúng hông? <laughs> Ờ. À. Vậy á hả? <chuckles> À, hóa ra là như vậy! Là mẹ chỉ cho nấu được cái món đầu tiên? <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, rồi xong, rồi cái đầu sau này thì dần dần khi mà mình đã biết cái quy trình rồi, nấu một cái món ăn thì nó, ừ, phải vầy, vầy, vầy, vầy, vầy, vầy, vầy, vầy. Thì sau này khi khi mà mình, ờ, nấu được nhiều món hơn, bắt đầu mình, kiểu như là, mình có, gọi là, một cái cái cái cái niềm hứng thú với nó. Thì khi mà mình thấy những cái clip video clip trên mạng người ta hướng dẫn những cái món ăn, thì khi mà mình thấy người ta cách mà người ta thao tác này, người ta sơ chế rồi bắt đầu, kiểu như, người ta nấu, người ta trình bày, bắt đầu nó nó g nó gợi lên cho mình một cái ít nhiều một cái cảm hứng. Đó, nó thôi thúc mình ừ, để mình thử mình thử cái món này coi mình nấu được như người ta hông và cái vị mình nó ngon hông, hay là có nó phù hợp với ai hay là không. Đó, cái kiểu, kiểu nó vậy.
Ờ. Ừm, mình hiểu. Nghe bạn nói cũng thú vị quá ha. Vậy hổng biết là ngoài cái món canh chua ra đi thì có một cái món nào mà bạn cảm thấy là tâm đắc nhất hông?
Ừm. Ừm. Tâm đắc thì mình nhớ có một món, thì, ừm, ờ, ngày trước á thì, ờ, ờ, có cái lần đó là mình lên trên nhà ông anh của mình. Thì lúc đó là mình ở miền Tây và ông anh của mình là, kiểu như là, anh em cũng trên ờ, giao lưu qua mạng xã hội thôi, biết nhau ngày xưa khi mà chơi game chung á hông, hông, kiểu như là ờ, hông, kiểu như là anh em mình chơi game chung rồi quen biết nhau thôi. Chứ nói anh em xã hội ghê quá, đấy! <laughs>
Ờ. À, anh xã hội á hả? Ủa mà anh em xã hội hả? À, ý ý ý là người ta nói anh em xã hội là quen biết nhau ngoài xã hội á, chứ hông phải là, à, anh em đa th ruột thịt á.
Ừm.